Alors, hem, quelle est ta plus grande leçon sur l'importance de l'écoute active?
Ouais. L'écoute active, heu, c'est un concept assez vague, à mes yeux.
Ah ouais?
Ouais, je peux très bien faire semblant de t'écouter. Et heu ouais.
Bah, ouais c'est ça le problème. C'est que justement dans une bonne conversation bon après je comprends hein, on peut, heu, convention sociale oblige, hein, on va pas se mentir, parfois tu peux pas te te permettre de dire à quelqu'un, heu: «Bah, écoute ce que tu me dis ne m'intéresse pas», ou alors tout simplement
Mmh mh. Bien sûr. Totalement. Ça m'intéresse pas ce que tu dis. Ouais, ouais c'est ouais. Non vas-y dis moi.
tu es, on on non, non on est juste humain parfois ce que l'autre personne, heu, nous dit, ça nous intéresse pas et on décroche. On a beau être, heu, aussi gentil que possible, c'est pas possible.
Oui. Bien sûr. Oui. Ah non, il y a des sujets enfin moi parfois tu sais, heu, je discute avec des amis, heu, enfin, ils me racontent des choses tellement futiles que, que je le veuille ou non, mon mon cerveau décroche. Il me dit: «Eh, heu, mon ami, on est en train d'écouter quoi là?»
Ah tu décroches.
«Heu, on on», tu vois?
Bah c'est ça, c'est comme, heu, enfin, mais ça, ça nous arrive à tous hein, c'est comme m m même à moi hein, m moi aussi parfois, heu, je raconte des trucs à des gens, je sais très bien qu'ils en ont rien à faire, hein, mais juste j'ai besoin de le raconter.
Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais même et et et le truc, mais mais le truc c'est que tu sais quoi, tu le sens en plus.